Ja. Und und kauft ihr dann viel Bioprodukte oder?
Ja, wir versuchen's, wo's halt wo's halt geht, ne?
Mhm. Ja genau, mache ich auch so. Also, wenn ich sehe zum Beispiel die Bio-Erdbeeren, die sind leider doppelt so teuer, die da kostet die Schale dann, ähm, 10 € anstatt 5, äh, ne, dann nehme ich sie nicht. Dann nehme ich vielleicht gar keine Erdbeeren. Aber also, da, wo's preislich möglich ist, dann, ähm, greife ich immer zum Bioprodukt, ja.
Mhm. Ja. Ja. Wird's gemacht auf jeden Fall. Genau, genau, das machen wir auch. Also, wie gesagt, wir versuchen schon, gesund zu kochen und aber man kann's halt nicht beeinflussen, wenn du jetzt irgendwo essen gehst. Da weißt du halt auch nicht, was auf'n Teller kommt.
Mhm. Ja. Ne, genau und dann sage ich auch nicht: „Ja, das esse ich nicht, das ist nicht nicht bio", oder mhm, ja.
Ne, mm, mm, mm, mm. Wie gesagt, wenn man wenn man für sich selber kocht, kann man das alles gut beeinflussen. Wenn man woanders isst, muss man halt schauen, ne, und auch mal Kompromisse eingehen, finde ich. Also, dieses militante dann irgendwie, das das geht für mich gar nicht. Also, finde ich ganz furchtbar, mhm.
Ja. Ja. Ja, ja, das stimmt. Das das finde ich auch, 'n bisschen flexibel.
Nach bestem Wissen und Gewissen ablehnen, wenn's wenn man das ablehnen kann, ne, ohne zu unmöglich zu erscheinen.
Ja, und ich finde es auch toll Ja, und ich find's auch toll, dass, äh, immer mehr auf Vegane und Vegetarier auch eingegangen wird. Also, in vielen Hotels und so gibt's ja jetzt dann die Mandelmilch und, ähm, ja.
Ja. Genau, genau. Auch Krankenhäuser werden da immer flexibler, was das Essen anbelangt.
Ja genau, da tut sich schon was. Das ist super.
Genau. Na gut, du, ich muss jetzt dann auch langsam los, ne?
Ja. Ja, war 'n schönes Gespräch mit dir und dann, ja, mach's gut, ne?
War nett zu plaudern. Vielleicht hören. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.